ठीक है। तो क्या आपको ना कभी ऐसा लगा है कि जैसे गाने उम, किसी भी गाने के जो बोल है ना, उसने आपकी भावनाओं को पूरी तरह बयान कर दिया हो ऐसा कोई भी गीत-गाना कुछ?
जी। उम, जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अ, शायद वो सरफरोशी ये है अ, फ़िल्म या मैं को अच्छे से याद नहीं आ रहा या कौन-सी फ़िल्म का वो गाना है, व जगजीत सिंह की आवाज़ में गाना है कि ब कहाँ तुम चले गए। तो वो गाना देखिए मुझे बहुत मतलब मेरे अनुभव ऐसे हैं, जिनसे वो जोड़ देता है, जुड़ा हुआ लगता है। मैं असल में पशु प्रेमी हूँ, तो एक तो जी, एक तो जो मेरे घर के अंदर मैंने रखा था वो अचानक से ऐसे ही चला गया था 15 दिन के अंदर वो खत्म हो गया था बच्चा। तो अ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे आपकी मुट्ठी से रेत फिसल जाती है, वो ऐसे देखते-देखते ही चला गया और मैं उसे बहुत प्यार करती थी।
हाँ जी, बताएँ। ठीक है। अच्छा। जी। बहुत अच्छा। ठीक है। बिल्कुल, ये तो काफ़ी बुरा भी लगता है, जब ऐसा कुछ हो जाता है।
जी। तो वो गाना जब भी बजता है बस मुझे वही मेरा बच्चा जो है, वो ध्यान में आता है। तो अ, काफ़ी मतलब मेरे को जो गाना है ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही और मेरी ही स्थिति के ऊपर लिखा गया है। जी।
काफ़ी दुःख वाली बात है ये तो।